Oke, eee, yang pertama kalau misalkan untuk olahraga di rumah itu, udah banyak banget referensinya secara online gitu ya, atau misalkan mau heeh, jadi atau misalkan mau aplikasi juga bisa. Jadi mungkin lebih bisa disesuaiin dari BMI-nya ya, dari berat badan, apa dan segala kebutuhannya kalau misalkan mau sekalian di-tracking itu juga udah banyak gitu sekarang. Eee, gerakannya juga bisa disesuaikan gitu kan, jangan terlalu yang repot-repot dulu atau jangan terlalu, yang terlalu b butuh banyak alat dulu betul, enggak usah yang heboh yang meriah butuh banyak alat enggak usah gitu kan ya. Usahakan usahain pake body weight dulu aja gitu, pake berat badan sendiri dulu aja, karena, percuma, eee, nanti pakai, ina ini, itu kalau misalkan, posisinya aja belum benar gitu, karena nanti malah enggak kena ke badan, iya kan, terus, yang paling
Mhm. Mhm, banyak ya? Mhm. Terlalu heboh gitu ya. <chuckles> <laughs> Iya iya. Mhm. Mhm. Mmm, benar sih. Malah takutnya cedera gitu ya. <chuckles>
Iya betul. Nah, ini nih aku lupa, yang paling penting jangan pernah lupa yang namanya pemanasan sama pendinginan, aduh itu penting banget. <chuckles> Itu yang paling penting.
Mhm. <laughs> Oke. Kalau enggak ini, badannya entar ini ya, malah kaku, terus entah keplotek lah, gimana gitu ya.
Iya. Betul. Heeh, ada aja pokoknya pasti itu salah urat lah, ya keram-keram lah gitu enggak ilang-ilang kan gitu, jadi jangan lupa itu.
<laughs> Iya malah, olahraga enggak tambah sehat, malah tambah sakit gitu ya, kalau enggak benar.
Heeh, benar, itu, terus udah banyak kok informasinya di online gitu, yang penting, eee, konsistennya dulu aja gitu, kalau olahraga di rumah tuh sederhana enggak banyak syarat kok.
Oke. Mhm. Mhm. Iya, setuju banget sih, Kak. Itu, memang bener ya, sebenarnya kan enggak harus ribet tapi yang penting mungkin mulai dulu aja, coba dari yang ringan dan, eee, apa enggak usah pusing-pusing lah nanti juga dan ini apa tadi yang pemanasan ya, pemanasan dan pendinginan. <chuckles> Oke. Oh, sama terakhir mungkin Kak, tadi kan Kakak bilang ada aplikasi aplikasi yang Kakak pakai itu apa, Kak? Mungkin buat jadi referensi juga kali ya.
Heeh. Betul. Pemanasan sama pendinginan penting banget, heeh. Apa tuh? Oke, karena aku perempuan nama aplikasinya Workout Woman. <laughs> Itu, cuman itu khusus perempuan iya enggak bisa. Cuman udah banyak kok, mhm.
Oh emang khusus perempuan ya? Wah, aku enggak bisa pake berarti dong. <laughs> Oke. Oke deh. <chuckles> Oke oke, udah deh enggak apa-apa, Kak, makasih banyak loh, Kak, buat sharing-sharing-nya tadi menurut aku sangat inspiratif dan bermanfaat juga.
Terima kasih. Iya terima kasih banyak ya, senang ngobrol sama kamu, sampai jumpa.